その時代は、あんまり感じなかったですね、違いを。
どうすか？ あ、違いが。じゃ、もう、ほんとにリアルの友達と遊ぶのとオンラインの友達と遊ぶのでは、全く違いはなかったんすね。
うん。 そうですね、うん。思えば
それはやっぱりそれはやっぱり共通の趣味だからですかね？
も、あるし、あの、言ってることを意外と、なんて言うかな？オブラートに包まずにみんなちゃんと、普段のことのように言ってるからかな？そこのメッセージが。
うん。 ああ。 あ、結構オープンに、あの、本心で喋ってたからっていう感じですか？
そうです、そうです。 そうです、そう、そう思います、多分。うん。そう。はい。
ああ、そうなんすね。じゃあ、例えば、そのそのあとのになるんと思うんですけど、ひろゆきが2ちゃんねるとかを作ったじゃないですか
はい。 あ、はいはいはい。
あの、掲示板で結構言いたいこと言う人も現れたじゃないですか、ああいう環境で友達になれると思います？
ええええええ。 いや、あれは僕、無理ですね、絶対。絶対無理です。だからね、親しき中にもね、礼儀ありでした。
無理ですよね。 でもうん。 礼儀。あ、確かに、確かに。ありますね。うん。
うん、こっちは。そうそうそうそう。
そっか、だから今の話でいくと、そう、お兄さんがやってた当時のオンラインは、さんと身元もちゃんとした人がやってるから
うん。 はい。 はい。
なんとなく親しくもなれたけど
そうですそうですそうです、はい。
その、2ちゃんねるだと身元わかんない、身元不確定で
あ、そうですそうです、うん。
何も情報開示しない人が、言いたい放題言ってくから親しくなれないっていう感じなんですか？
はい。 ねえ。 いうか、ちょっと怖いですよね、それ以前の問題として。<giggles> ね、どんな人がいるかわからないからね、うん。そうですそうです。はい。
まあね、確かに。うん。 ね、どこの誰かも分かんないしね。 言いたいこともできるし
うん。
ほんとに危険な人もいる可能性があるってことでよね？うん。確かに、そっか。
かもしれないすね、はい。だから、確かに、その時代のは、そ、身元が分かってたから、割と平気で、ちゃんとした人ばっかりだったので、今思えば。はい。ね。で、なんかね、面白いのは、そこで知り合った同士で結婚した人たちもいて
うん。 うん。 なるほどね、そっか、え？ うん。